Pues fíjate, que yo ahorita, por ejemplo, cuando viajo, o sea, siempre le tomo foto, así, a la parte de adelante, la de atrás, le saco una copia, porque sé que eso fue lo que me salvó, la otra vez. Igual a mi visa, y al lugar a donde vaya, o sea, siempre. Y ya después de eso, eh, o sea, siempre es como que se la mando, pues, no sé, a con quién vaya a ir, o a mi mamá, o a mi papá, o a quien sea. Como para que ellos, también tengan una copia, por cualquier cosa. También, en mi acta de nacimiento, eso es súper importante, que también, a veces te la piden, como para o mi INE, o sea ajá, como cotejar, sí, que sea yo que sea yo la persona. Y también un checklist, o sea, siempre hago como una lista de: "A ver, los documentos que llevo. Ya tengo todo listo, aquí adentro". Siempre, ya soy como que muy cuidadosa, después de que uso mi pasaporte, o mi visa, siempre los meto. O sea, de verdad, ahorita, ya me quedé bien traumada, con eso. Y, eh, me acuerdo que
¿Para cotejar, o algo así? <chuckles> Oye, pues, eh sí, adelante.
una vez, cuando mis papás, eh, y mi hermano, vinieron el año pasado, entonces, nos fuimos a un crucero, y me acuerdo que, pues, yo hice los o sea, los vuelos, y todo eso, de ellos. Y al momento, de que tú cruzas en el crucero, como es todavía migración, porque vas a otros puertos, eh, pues, tienes que presentar pasaportes. Entonces, te dicen: "Cruzando una vez el barco, pues, ya lo guardas". Pero, hay gente que también, lo a veces, te lo puedes llevar en los pues, no sé, en los puertos a donde vas, eh, porque, pues a veces, es como tierras diferentes pues, otros otros lugares. Entonces, me acuerdo, que yo siempre: "A ver, pongan todos los pasaportes aquí". Y yo me llevaba como una cangurera, y, ahí ponía, pues sí, los metía en una bolsita Ziploc, y era como: "Yo los cargo, o mi papá, que los cargue, pero, por favor". O sea, siempre estaba como revisando todo, porque me daba miedo ya, que se nos fueran a perder. Imagínate, quedarnos en Jamaica, o en las Bahamas, y sin poder regresar. No.
Claro. Y ahí te ahí llevabas todos. No, imagínate que que que que que quedarte quedarte varada allá, estaría estaría complicado, ahí. Oye, y y y tú, este, por último, ahí, ¿qué consejos? Bueno, a alguien que que le pase así, algo como tú, ¿sabes?, que que está en el aeropuerto, allá, no sé, en España, o en Estados Unidos, o en Canadá, y tiene que regresar a a México, Venezuela, Argentina, a su país de origen.
<chuckles> Así es.
¿Qué le dirías, cuando se da cuenta que que que?